Piyanoda acaba var mı? Ö
Bu kadar. Iıı, gitar çalmayı öğrendim, bıraktım ondan sonra.
Piyano belki, şey, öğrenilebilir bir şey olabilir benim için, ya. Eee, çünkü daha, hani, ııı, parmak koordinasyonu daha iyi yönetebilirim, belki. Eee, biraz daha aslında görsel bir şey. Plonje bir açıdan bakıyorsun yukarıdan. Eee, görsel hafızayla alakalı olabilir. Gitarda çünkü bakamıyorsun ya, hani, eee, aynı şey değil. Iıı, tam karşıdan göremiyorsun.
Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Iıı, o yüzden belki piyano ma ş ııı, öğrenmek için mantıklı olabilir. Iıı, eee, de
Hı hı. Eee, şöyle, ben, hani, piyanonun neden ö
Tabii, piyanoyu edinmek belki biraz zor olabilir. Imm, kendisi.
Ya, şöyle, yani, iki elini kullanırken aynı zamanda bazı, ımm, ııı, seslerin daha hız uzun çıkması için pedallara da basman gerekiyor. Onu o koordinasyonu yapabiliyorsan zamanla o
Hımm, ne Evet, o koordinasyonu yapmak bence zor. Iıı.
Tabii, tabii, yani, zamanlama orada önemli. Vurma, ııı, tonu önemli.
Evet. Bence akordiyonda da böyle bir durum var.
Bir de Büyük ihtimalle öyledir akordiyonda doğru ama
Orada da çünkü 3 şey kullanıyorsun.
Ama piyano kadar, ııı, seste önem veriyor musun, bilmiyorum. Çünkü stabil basıyorsun piyo şeye akordiyona diye düşünüyorum da. Tek problem galiba tek problem galiba şey, ııı, açıp gerdiğindeki hava sesi.
Iıı Stabil basmıyorsun, ya. Onu ayarlıyorsun, ya. Çok ince bir de. Evet, açıp gerdiğindeki hava sesi şeyi değiştiriyor çünkü. Bir de bastığın klavye var orada.

Tabii, bir akrabası mı, bir dayısı mı, bir hocası mı ne gelip ona akıl vermiş. Demiş ki, "Bak, sen şimdi üniversiteyi okudun, sen bu ailenin ilk olarak ortaokul mezunu olarak kabul et kendini." diyor. "Senin çocuğun, diyor, üniversite okuduğunda artık aileniz liseli olacak." diyor. "Onun çocuğu üniversiteli olacak." diyor. Okumanın da o k şey, o entelektüel dünyasının kültürü var, derler ya.
Evet. Evet. Anladım. Hıı. Evet. Hımm. Evet, bir Evet, çok doğru söylüyorsun bu arada, çok katılıyorum. Eee, neyse ki aslında, hani, şey değil, babam üniversite mezunu benim. Ben en azından, eee, şey, lise mezunu oluyorum herhâlde bu durumda. Eee, a ama, hani, belki, evet, gerçekten benim çocuğumda belki dediğin çok doğru olabilir. Benim çocuğum piyano çalıyor olabilir ya da bir, eee, başka bir enstrümana ilgi duyabilir. Çocukluk yaşta öğrenebilir. Daha fazla imkânı olacağına eminim şu andan. Hani yok, çocuğum da, hani, olsa, eee, daha fazla, a eee, şey olacağına eminim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, ama bak bak sana şu an şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Ya, şöyle düşün çünkü önemli olan orada aslında çocuğa sunacağın imkânlardan ziyade onu yetiştireceğin ortamın özellikleri. Ya, düşünsene evde bir tane kitaba denk geliyor. Ya, atıyorum
Eee Evet. Evet, evet, tabii ki de. Bir de de dünya da değişiyor ya, hani, imkânlar da değişiyor. Onu da es geçmemek lazım. Teknoloji var, yeni şeyler var.
Ya, tabii, tabii. E, tabii ki. E, tabii. Orası Ya, artık zaten birinin ilhamına falan da gerek yok. Çocuk bütün dünyayı bir ekranda görebiliyor. Böyle bir şey de var. Hani, benim bu kadar şeye merak salmam, eee, ya, benim ailemle uzaktan A’dan Z’ye bir yakınlığım yok. Benzemiyorum hiç kimseyle hiç kimseye. Ama bak kendimi ben değiştirdim, bunun farkındayım. Çünkü bu bir tercihti. Eee, enstrüman çalma tercihi de oradan geliyor, mesela.
Evet. Evet. Hımm, evet. Evet, evet, ben de, eee, çok katılıyorum sana. Ben de, yani, yaşadım aynı değişimi. Eee, biraz, hani, olmasını da istediğim o oradan kaynaklanıyor. Orada keşke olabilseydi imkânlar. Eee, belki, hani, üniversite kariyerinin başında olabilirdi ama, işte, bazı bölümlerde okumak çok zor. Hani, tıp okumak zor, eee, olduğu gibi ya da başka hukuk okumak zor olduğu gibi. Eee, ya, bu belki tuhaf geliyor böyle söyleyince de Sinema TV okumak da gerçekten çok zordur aslında. Eee
Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Çok çetrefilli gibi geliyor bana, ya. Hani, kolay gibi görünen ama çok çetrefilli işin içine girince çok detayları var.
Çok zor.

Ya, şöyle, benim bateri, eee, ça çalan bir arkadaşım vardı.
Evet.
Iıı, st stüdyoya falan giderdi, mesela, şeye üniversite yıllarımızda. Emm Güzel, eğlenceli bir şeye benziyor.
Evet.
Hatta şey derler, hani, bateri, eee, insanoğlunun icat ettiği ilk enstrümanlardan birisi falan diyor. Çünkü, eee, ortaya Ya, şöyle, tahminlerde bulunuyorlar çünkü düşünsene, hani, bir elin ya, elini bir yere vurduğunda bir ritim uygulamak istediğinde genelde, eee
A, öyle miymiş? Bunu hiç bilmiyordum bu arada. Hani, vurmalıdır tabii ki de. Evet. Perküsyon belki, hani.
Yani. Yani, bir tel örgüsü alıp da onu bağladıktan sonra belli bir gerginlikle bir titredikten sonra.
Eee Yok, tabii ki de, hani, vurmalı çalgılar bence ilk sesler de vurmalıdan türetilmiştir. İnsanın kendine vur kendine vurmasını da ifade biçimi vardır, büyük ihtimalle. İlk, eee, insan evriminden bahsediyorum. Eee, şu an çünkü şey, yani, yakın akrabalarında var insanların. Eee, yani, gorillerde ve, işte, şempanzelerde. Hani, vurmayla işaretleşme gibi. Iıı, hani, do dolayısıyla, hani, ilk, tabii ki de dediğin çok doğru. Vurmalı çalgı, ııı, ilk başta o evrimleşmiştir.
E, tabii, biliyorsun sonuçta, yani, ilk Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle bir t teori var derl Derler ki, insanoğlu, vurmalı bir enstrüman çalmaya başlaması, eee yapacak bir şey yokken geceleri kalbinin neden attığını merak edip, kalbinin seslerinden ritimlerine ayak uydurmak için bir yere vurduğunu falan, düşünüyorlar. Bir yere vurduğunu falan, düşünüyorlar.
Evet. Evet. Yani